Perempuan. Itu nge-roasting, "Kamu tuh cewek tapi begitu. Ya ampun."
Oh. Ya ampun, terus? Mhm mhm.
Ini nih, kayak dikasih, eee, apa ya, waktu itu dibeliin masker, dibeliin bedak, dibeliin, eee, lip tint, untuk bisa lebih, eee, feminim gitu. Nah, itu tu masih nolak awalnya, Kak, masih nolak nolak nolak.
Oh, heeh heeh. Mmm.
Tapi, eee, karena sudah berkembangnya teknologi, aku udah punya HP, ketika SMA, akhirnya aku melihat me eee, aku lihat medsos kan, Kak. Ternyata medsos bisa mengubah hidupku. <laughs>
Mhm. Mhm. Iya. Oh, jadi, padahal waktu itu, kayak ada tekanan ya, berarti ya, dari, mmm, berbagai pihak, dari dari mulai keluarga, bahkan dari orang al lain juga, tapi Kakak tetep, mmm, bergeming gitu, ya, masih belum mau berubah. Tapi, semenjak kenal, mmm, media sosial, malah Kakak tertarik ya, malah ada keinginan berubah, oke.
Mhm. Mhm. Iya, masih belum mau. Medsos, iya media so Tertarik. Soalnya, medsos yang aku lihat itu, kan, Kak, eee, ada tutor-tutor makeup, eee, jadi a jadi beauty vlogger gitu, kan. "Ih, kok menarik ya, konten, mmm, mereka," terus aku liatin sampai, aku follow, eee, beberapa akun. Setiap hari aku liatin cara mereka makeup, cara mereka merewa merawat diri, kayak, "Ya ampun cantik ya. Aku bisa nggak ya jadi cantik? Bisa nggak ya, jadi cewek seperti mereka?" Iya. <chuckles>
Mhm. Ah. Mhm mhm. Mmm. Oh, mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Oh, jadi termotivasi ya. <chuckles> Terus, akhirnya Kakak, itu, eee, awal mula yang Kakak coba apa nih? Dari mulai kayak panjangin rambut kah, atau dari pakaian dulu kah, atau misalkan dari makeup dulu, nih?

Benar benar benar benar, sih, pasti sulit, ya. Nah, terus pas pertama kali bu Kakak pakai rok gitu kan, terus, eee, apalagi kalau udah yang kenal makeup, wah itu respon kakak kandung Kakak yang tadi sebelumnya nge-roasting Kakak itu gimana, nih?
Mhm. Mhm. <laughs> Malah kakakku langsung support gitu bilang, "Nah, kayak gini dong, bagus! Kan, cantik. Kan, kayak cewek, nggak kayak cowok lagi," gitu.
Oh, untunglah, ya. <chuckles> Ah. Mhm mhm. Langsung diajak belanja apa langsung, "Ayo ayo ayo!" Kayak, gitu?
<chuckles> M malah a aku dibeliin beberapa skincare sih, Kak. Maskernya ditambahin, bedak yang, eee, biasanya kakak aku pakai itu dibeliin. Terus dibeliin facial wash juga. Jadi, kayak mhm.
Oh. Mmm. Wah, baik banget, ya. Berarti enak ya kalau didukung sama kakak sendiri gitu, kan.
Benar. <chuckles>
Kalau orang tua Kakak gimana, nih? Apalagi kayak mungkin ayah Kakak mungkin yang paling ini kali, eee, takjub atau ibu Kakak malah yang paling, "Wah, jadi berubah, nih." kayak gitu?
Mmm. Mmm. Kalau dari papa, sih, papa, eee, enggak bereaksi yang berlebihan tapi
Oh.
tumben banget pada saat itu bilang, "Ih, anakku cantik banget ya hari ini," gitu. Nah, kalau mamah Iya, seneng dong. <chuckles> Eee, kalau mama, sih, ya, biasa aja ya. Namanya juga cewek yang kayak gitu. Mmm.
Mhm. <chuckles> Oh, pasti seneng banget nih ya. <laughs> Oh, berarti yang paling suportif berarti kakak kandung Kakak, ya? <chuckles>
Kakak kandung. Beliin ini, beliin itu. Iya, gimana, Kak?
Heeh. Nah itu yang yang orang a lain itu yang temen ibu Kakak tuh gimana tuh pas, eee, pertama kali ngeliat Kakak udah feminim, udah kayak cantik, kayak gitu tuh kan. Soalnya dia yang paling sering komen, ya.
<laughs> Mhm, benar benar. <chuckles> Jadi, eee, ketika ke eee, waktu itu ada perk eee, pertemuan keluarga gitu. Nah, tante tanteku dateng. Terus liat aku dengan keadaan yang udah berubah, ud udah lebih tertata gitu ya penampilannya. <chuckles> Terus, <chuckles> m masih ngenalin dan tapi per pertama kali liat tuh langsung kayak, eee, speechless kayak, "Hah, ini ka eee kamu kamu pakai bedak kan sekarang? Kamu beneran udah rawat diri sekarang? Eh" kayak ngecek gitu, kan, "Kan, gini cantik kamu setiap hari dong kayak gini kan enak dilihatnya," gitu. <chuckles>
Mmm. Mhm. Wah. Ga <chuckles> heeh, masih ngenalin nggak tuh tante Kakak? Mmm. Mhm. Mhm. Oh, oke oke. <chuckles> Wah, setelah dipuji kayak gitu gimana tuh perasaan, Kakak?

"Nama kamu siapa? Kamu anak baru ya? Atau kamu lagi temenin siapa?" Gitu. Loh
Mmm. Oh.
akhirnya aku mengena memperkenalkan diriku, bahwa aku n i ini gitu, "Oh, kamu. Kok kok, gak kayak dulu," gitu, "oh, ternyata makin besar kamu tuh, makin cantik, ya." Gitu. <laughs>
Ye <laughs> wah, Kakak ini ya, mmm, apa, akhirnya kayak, mmm, perjuangan Kakak untuk menjadi cantik tuh, gak sia-sia ya, e banyak yang muji, bahkan kek, tadi yang Kakak bilang, yang menyakiti Kakak, bahkan saudaranya tuh, sampai suka sama Kakak, kayak gitu.
Mhm. Iya, bener.
Wah, oke oke oke. N
De terus dari segi penampilan ya, Kak. Nah dari sig segi sifatnya, dulu <chuckles> aku tuh, bisa dikatakan suka toxic ya, ngomongnya kasar, ngomongnya, eee, <tsk> apa ya, nggak sopan, yang kayak gitu. Tapi, ketika udah memutuskan untuk berubah, aku jadi soft spoken gitu. <laughs> Iya.
Mmm. Oh. Mhm. A <laughs> Oh, gitu. Jadi, eee, ini juga ya, penampilan berpengaruh ke cara berperilaku, berarti ya.
Bener. <chuckles>
Oke, menyesuaikan gitu, mungkin karena Kakak dulu tomboi, gitu, ya. Jadi bahasanya disesuaikan, terus Kakak, sekarang udah feminim, jadinya lemah lembut. Wah, bener-bener berubah total berarti, kayak orang beda ya.
Menyesuaikan. <chuckles> <laughs> Iya, bener bener. <chuckles>